فهمتِك أوكي، أنتِ شايفة إن هي اللي هتختار أصلًا الأطقم أو هتختاري ال الألوان المُتناسقة مع بعضها أو قطعة مناسبة والّا لأ والحاجات دي، فأنتِ طبعًا شايفة إن لازم تكون أصلًا عندها الح الحس اللي هو أيوه، اللي هو الفَنّي أو اللي هو الذوق العام اللي م يعني أغلب البنات بتحبّه مثلًا ما يكونش ليها ذوق خاص كده وذوقها ده يأثّر على الشُغل، صح كده؟
فاهمة. إمم. إمم. الحِس ده، آه. بالضبط كده، بالضبط، يبقى مجتمع عليه الغالبية العُظمى، لكن إن يكون ليكِ style هو خاص بيكِ أنتِ ما بيتكرّرش، ف فأنتِ هتبقى صعبة أوي إنِّك تشتغلي الشُغلانة دي، لإن ذوقِك هيطلع غصبٍ عنِّك في الحاجة اللي قُدّامِك.
فهم أيوه فهم

لأ ما باعرفش أسكُت غَل الغلط بصراحة، بس باكون رف يعني في رِفْق شوية في التعامل. يعني لمّا حد يغلط باعلِّمه، بس ب من غير ما أعلّي صوتي، لإن أنتِ زي ما قُلت لِك قبل كده، أنا ما باحبّش فكرة القائد عليّا. ففي نَفْس الوقت باحاول إنّي أحافظ على مشاعر اللي قُدّامي، الحاجة اللي أنا ما أقبلهاش على نَفْسي ما أقبلهاش عليه. فلما باحاول أتكلِّم معاهم، باحاول إن أنا أنا عارفة إن أنتِ لسّه بتتعلِّمي، أنا عارفة إن أنتِ هتاخدي وقت، بس خلّي بالِك ركِّزي في النُقَط دي اللي أنا باعلَّق لِك عليها، لمّا أعلَّق على نقطة مش عايزاها تتكرَّر تاني. آآ، م يعني باعلِّمها دايمًا كمان إن أنا لو عِدْت عليكِ الموضوع أكتر من مرّة هتلاقي شخصية تانية مختلفة غير اللي بتتناقش معاكِ دي.
إمم. آه. أيوه. حلو أوي. امم. امم. أيوه، فاهماكِ، اللي هو خ أنا مش هاعدّيها لِك كل مرّة، يعني أنا باعِّلمِك مرّة و2 و3، المرّة الرابعة هيبقى مثلًا في خَصْم، في جِزا، في كده يعني.

آه، بس هي ميولها اش تناسق الألوان اللي كانت لابساها ال ال مش معايا، يعني آآ ممكن يكون هو مُميِّز ليها هي
إمم. مش حاسّة إن هي هتناسب ال الشُغل، إمم.
آه، حسّيت مش الذوق اللي يناسب الكل. يعني هو ممكن ذوقِك ده حاجة تخُصِّك أنتِ، أنتِ بتحبّي الأخضر على البنفسجي دي حاجة تخُصِّك، لكن إن يكون عندِك لمسة تنق ت ت يعني ير يقف عليها الجميع ويوافق عليها، ده مش كل حد بيبقى عنده الحتّة دي.
إمم. أكيد فاهما امم. إمم. أها. أيوه فاهمة، بس أنتِ أنا عايزة أفهم منِّك جزء ال الج الش الشُغل ده أو الجزء ده، كان مثلًا البنت هتتعامل تعامُل يعني مباشر مع العُملا والّا كان اللي هو مثلًا شُغل من البيت أونلاين أو كده؟
ف

آآ ف حاجات وحاجات، مش كلّه يعني، تعالي هاحكي لِك يعني التفاصيل بالضبط بتمشي معايا إزاي، امم، أنا لمّا بيبقى عندي فكرة جديدة أكتر حد باحب أتكلّم معاه عن الفكرة، آآ جوزي.
قولي لي. إمم. حلو أوي. دي حاجة <chuckles> دي حاجة مبشِّرة. <laughs>
آه، يعني هو <laughs> بُصّي
أغلب الناس بتقول إن ال يعني الرج يعني أغلب الرجالة يعني مش بيحبوا إن هُم يسمعوا ولا يحبوا ي التفاصيل الكتير، ف فده شيء كويس، احكي لي.
آآ لأ، يعني هو آآ يعني هو م ما شاء الله عليه مثقف جدًا، جدًا، آآ عنده أفكار دايمًا خارج الصندوق، يعني بيجيب كده حاجات أنا ما أعرفش هو بيجيبها منين، فبتعجبني طريقة تفكيره. بس بس زي ما قُلت لِك في الأول، أتكلّم معاه عن الموضوع، لكن نعمله سوا أو يبقى في مشاركة بيني وبينه لأ الموضوع متعب جدًا، أيوه، يعني أنت أخرك تتكلّم معايا، ساعة التطبيق لأ، ممكن نتنرفز على بعض وممكن آآ أتلخِم عشان هو معايا. لكن أتك
إمم. أيوه فاهماكِ. إمم. لأ. أيوه. إمم. بتحسّي إن أنتم لمّا بتبقوا مثلًا خلاص بقى أنتم عارفين بعض وكلّ واحد مثلًا واخد على التاني أوي ففكرة إن إن مثلًا تشتغلوا مع بعض ده هيأثّر عليكم أو مش هتعرفوا تتعاملوا مع بعض.
آه، إحنا في الشغل شخصيتين مختلفين.
إمم.
يعني هو بيحب يعيش دور ال ال القائد، وبيحب يدّي أوامر كتير و وما فيش حاجة بتعجبه، يعني مهما عملتِ يعني ما فيش حاجة كده يقول لِك الله ينوّر، جميل. ف فالشغل معاه متعب، هو متعب في البيت مش ه فمش هيبقى بيت وشغل بقى. <chuckles>
إمم. آه. أكيد، صعب أوي يعني فعلًا، طب احكي لي أنتِ لمّا بتدّي له مثلًا فكرة بتفكّري فيها، أو مثلًا زي ما قُلتي بيطلّع لِك أفكار كده برّه الصندوق تمامًا، بتبقى أنتِ مثلًا مدّيا له الحتّة الصغيّرة اللي أنتِ عايزة تبدأي منها وهو بيجيب لِك الأفكار، والّا بتدّي له أفك فكرة معيّنة وهو بقى يبني عليها أكتر؟